Ờ, bạn ơi dạo gần này mình để ý thấy là mình đang hơi có một cái tính khá là xấu nhá, mọi người cũng nhận xét nên là mình mới dần để ý thấy, mà không biết là phải sửa thế nào ấy, thì bạn giúp mình với cái vấn đề này được không?
Ừm, sao vậy? À, tính gì nào? Ừ, mình rất sẵn sàng, mình ở đây là để lắng nghe những cái v chia sẻ của bạn và đưa cho bạn những cái giải pháp, ưm, để giải quyết tất cả các vấn đề mà, nên là đừng có lo. Nào, sẵn sàng chia sẻ với mình đi, mình sẽ luôn luôn <tsk> thoải mái lắm, cứ thoải mái nha!
Ờ, tốt rồi, tốt rồi. Thì chuyện là mình có một cái tật khá là xấu, mình rất là hay, kiểu, nước đến chân mới nhảy ấy bạn, kiểu nhá, dạo gần đây này mình mới để ý thấy là cái này thói quen này nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cuộc sống của mình. Mình mới gần đây mình được giao cho một cái nhiệm vụ, một cái bài tập nhóm của mình, một cái bài tập nhóm khá là to, thế là các bạn giao cho mình một cái nhiệm vụ đấy, cho mình thời hạn là tận 1 tháng để làm cơ. Thế xong rồi là mình nhận thấy là, ừ, nhưng mà cái câu chuyện đấy nó diễn ra từ 1 tháng trước rồi và đến ngày hôm nay là mình chỉ còn 2 ngày thôi là mình đã phải hoàn thành cái đấy để giao, để nộp cho các bạn ấy rồi, nhưng mà mình vẫn chưa bắt đầu được, mình cứ bị trì hoãn ấy, kiểu, kiểu, cỡ khi mà mình còn 1 tháng thì mình đã nghĩ là có quá là nhiều thời gian, mình không cần thiết phải vội vàng đâu, nó cứ lần là lần lừ, thế là đến tận bây giờ mình vẫn chưa bắt đầu được. Mình đã xác định là sáng nay mình phải làm rồi, mà bằng một cách nào đấy đến bây giờ mình vẫn chưa bắt đầu làm, nên là mình đang cảm thấy rất là lo lắng, mình rất là muốn bỏ cái tính xấu này đi mà mình không biết phải bắt đầu như thế nào, bạn có thể cho mình một vài lời khuyên, được không?
<chuckles> Trời đất ơi! Ừm. Khá là dài đấy chứ! Ồ, trời đất ơi! Ừm, mình rất là hiểu. <chuckles> Trời đất! <chuckles> Ồ! Ừm. Yên tâm là mình sẽ có rất là nhiều cái giải pháp để có thể giúp bạn là giải quyết cái tình trạng là cứ luôn luôn trì hoãn công việc và đến phút cuối thì mới, gọi là, nước đến chân mới nhảy như thế này, nên là yên tâm nha. Đầu tiên ấy là, ừm, mình muốn hiểu rõ hơn là cái, à, công việc à, cái việc trì hoãn này nó đã kéo dài từ trước đến giờ, và chỉ là bây giờ bạn mới nhận ra, đúng không? Và bây giờ bạn ngẫm nghĩ lại là, "à, đúng thật là từ trước đến giờ rất là nhiều việc mình đã trì hoãn", đúng không?
Ôi. À, tốt quá rồi. Ừm. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Mình trì hoãn nhiều quá, mình cứ nghĩ nó là rất là bình thường thôi. Kiểu, trước mà trước giờ, kiểu, trì hoãn thì cũng chẳng làm sao, chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài mình cả ấy, nên là mình không không thấy là lo lắng, mình không thấy nó có vấn đề gì. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên cảm giác là, kiểu, các bạn rất là cố gắng mà bản thân mình cứ kéo các bạn lùi lại, kéo các bạn ra về sau, làm cho mình cảm thấy rất là tội lỗi nên là mình cũng đang rất là muốn sửa đây. Thực ra thì cái việc trì hoãn này nó kéo dài từ hồi mình học cấp hai rồi, càng ngày nó càng nặng bạn ạ, nên là hơi cũng khá là lâu rồi. Ừm, đó.
Ừm. À, đúng vậy mà. Đúng, đúng vậy. Đúng thật. À. Lâu vậy luôn hả? Rồi, rất là rất là hiểu và rất là đồng cảm b bởi vì sao? Thật sự là cái tính trì hoãn này không phải một mình mình bạn gặp phải đâu, rất nhiều người gặp phải. Nhưng mà rất là may một điều đó là sao? Bạn đã nhận ra được là mình đang có cái tính trì hoãn này và mình phải cải thiện nó, chứ không thể nào để nó như thế này nữa. Điều đấy là một điều rất là đáng khen, đúng không? Mình nhận ra vấn đề rất là tốt rồi. Thế thì, à, bây giờ là mình thấy được là, à, cái vấn đề của mình nó đang là việc trì hoãn này nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của mình, mà còn kéo theo đến cả kết quả của nhóm nữa, có thể ả bị ảnh hưởng. Thế nên là mình cần phải cải thiện ngay, đúng không? Vậy thì, à, ừm, bạn có thể nói rõ hơn là một số cái lý do mà khiến cho bạn trì hoãn cái công việc không? Mình nghe bạn nói là, à, ví dụ như là bạn nghĩ là còn 1 tháng lận nên là á, còn nhiều quá, nên là mình cứ thư thư thư ra mà làm, đúng không? Cho đến ngày hôm nay 2 ngày rồi. Còn 2 ngày nữa thôi là mình phải làm, đúng không? Vậy thì ngoài những cái việc là mình nghĩ là mình còn dư thời gian nên là mình kệ nó đi, thì còn những cái rào cản nào khiến cho bạn không muốn làm việc luôn không? Hay là lười này, hay là không có động lực, hay là nghĩ mãi không ra ý tưởng?
À, thế ạ? Ừm. Ồ, thế á? Ừm. <laughs> Dạ. Đúng rồi. Ừm. Ờ. <laughs> À. Ừ, mấy cái bạn nói thì nó cũng đúng hết luôn, mình thấy là nó vận vào mình hết luôn. Nhưng mà có một cái to nhất mà mình cảm thấy là đây là cái làm cho mình, kiểu, rất là mắc mắc phải rất là nhiều lần ấy, mình hay bị một cái thói rất là xấu, mình đánh giá quá là cao năng lực của mình. Mình sẽ nghĩ trong đầu nhá, khi mà mình còn 1 tháng thì mình nghĩ trong đầu là chỉ cần tốn 3 tuần thôi, không cần tốn phải đến 1 tháng đâu thì là có thể làm kịp rồi. Đến lúc 3 tuần mình lại nghĩ là có khi chỉ cần tốn có 1 tuần thôi là làm xong rồi, chứ mình không cần phải tốn bởi vì là ừ đấy, đến bây giờ nhá, đến cái lúc mà mình còn 1 tuần, gọi là, nó rất là sát sít rồi thì mình đã nghĩ là cái công việc này có khi là nó chỉ mất có tầm 2-3 ngày thôi là mình đã làm xong rồi, chứ không nhất thiết là phải tốn 1 tuần. Thế là nó dẫn đến bây giờ mình bắt đầu, mình lại thấy là: "Ôi, sao mà nhiều việc thế, sao mà nó choáng ngợp thế!", thế là mình lại nản quá. Sáng nay mình đã mở mở laptop ra để mình bắt đầu làm rồi, nhưng mà mình lại đóng laptop lại bởi vì mình thấy có quá là nhiều việc, mình nghĩ là cần phải có thời gian để nghỉ ngơi trước khi mà bắt đầu làm. Nên là ừ, nó cứ vậy thôi, mình bị tốn thời gian quá nhiều.
Cái gì nhỉ? À! Ra là vậy. Ừm, rất là hiểu. <laughs> Trời đất ơi! Ôi, trời đất ơi! <laughs> Tức là mình đang tạo ra quá là nhiều các cái lý do để mà mình dừng lại cái việc là mình phải bắt tay vào làm, đúng không? Trời đất ơi! Đúng thật là á muốn thì người ta tìm cách, còn không muốn thì người ta tìm lý do. Đấy, thật sự là như thế. Ờ, nhưng mà cũng không lo đâu, cái vấn đề này của mình nó không quá nghiêm trọng, mình chỉ là mình đang, ơ, ừm, gọi là, chưa biết cái cách sắp xếp công việc cho nó hợp lý để mà mình làm thôi, nên là cứ yên tâm ha! Thế thì, ờm, ừm, mình thấy là bạn nhận ra được cái vấn đề này rồi đấy, thế nhưng mà bạn đã từng thử một cái cách nào để mà có thể, ờ, khiến cho mình bớt trì hoãn công việc không? Ví dụ như là nhờ ai đấy nhắc nhở này hay là tự động nhớ deadline mà làm chuẩn xác, ưm, hơn chưa? Thử cách nào chưa ta?
Ừ. Đúng rồi đấy. Ờ. Ừ. Ừm. Ừm. Ờ. À, thì thực ra thì mình cũng không không nhận ừm, thì mình không nhận được cái thức được cái vấn đề này ấy, mới dạo gần đây mình mới nhận thức được thôi. Nên là trước giờ thì mình khá là ít, ừm, hành động để mà xử lý cái vấn đề trì hoãn này của mình lắm. Thường ấy, là mình sẽ tự, gọi là, làm sao mà để cho tự, gọi là, dọa bản thân ấy, thì mới bắt tay vào làm được, mình sẽ phải chờ đến lúc nào mà mình có một cái động lực nó sục sôi này, có thể là sát sít đến lúc đấy rồi thì mình mới bắt tay vào làm, mà nó cũng không có tác dụng lắm. Thế nên là mình nghĩ là cần phải có một vài cái, như kiểu là, thói quen hay là một vài cái hệ thống gì nó có tác dụng hơn là cái việc cứ đợi đến khi đến đến sát sít rồi mình mới làm.
Ừ, đấy. À, vậy luôn. Hoặc là mình sợ. Rồi. Ừm, vậy thì bây giờ nha, cái việc, ừm, đầu tiên bạn, ừm, mình sẽ đưa cho bạn một cái giải pháp này, sẽ chắc chắn là sẽ giúp bạn là, à, có một cái việc, ờ, có một cái cách xử lý các cái công việc nó, gọi là, khoa học hơn này. Đó là sao, thứ nhất, mình hãy chia nhỏ những cái công việc theo thứ tự ưu tiên và quan trọng, bởi vì mình biết là khi mà đi học thì cũng có rất là nhiều môn chứ phải đâu 1 môn đâu, mà môn nào cũng có dự án này, môn nào cũng có bài tập, môn nào cũng có thuyết trình. Vậy thì mình sẽ phải sắp xếp những cái thứ, ờ, nhiệm vụ đó, công việc đó theo thứ tự, ừm, ưu tiên và ưu thứ tự quan trọng. Thì mình sẽ có 2 yếu tố này, ưu tiên và quan trọng. Bạn hãy ngồi liệt kê cho mình, ví dụ như là trong tháng này, hoặc là gần nhất thôi là trong tuần này, hoặc tuần sau mình sẽ có những công việc gì phải hoàn thành, ghi ra cho mình này. Sau đó mình sẽ sắp xếp theo thứ tự, đầu tiên là ưu tiên và quan trọng, tức là nó cấp thiết và nó quan trọng, đó, thì mình đặt lên số một này, là mình đánh thứ tự nhá. Thứ hai là mình sẽ cho vào cái nhóm hai đó là các công việc, ờ, quan trọng nhưng mà không cấp thiết, đó! Thứ ba đó là cấp thiết nhưng mà không quan trọng. Và cái thứ tư đó là vừa không quan trọng, vừa không cấp thiết, thì mình hoàn toàn có thể để dư dư thời gian ra mình làm. Thì khi mình đã có một cái, ờ, danh sách những cái công việc cần làm và được sắp xếp theo các cái thứ tự ưu tiên, mức độ quan trọng cũng như là mức độ cần thiết, thì mình sẽ biết là, à, mình nên làm cái công việc nào trước, nên xử lý cái việc lào trước và hoàn thành các việc lào trước, thì lúc đấy là bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn về cái, ờ, bức tranh, à, deadline của mình phải hoàn thành, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn, à, sắp xếp nó khoa học và, à, có những cái mốc thời gian để hoàn thành từng công việc nó rõ ràng hơn. Thì bạn có nghĩ là mình hoàn có thể sắp xếp được công việc như thế không nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vâng. Ừm. À! Ừm, mình hiểu rồi ạ! Ừm! À! Ồ! Ra là vậy! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ, mình nghĩ là cái cách này kh khá là hay đấy, trước giờ mình làm khá là theo cảm tính cũng không có một cái hệ thống gì, thành ra là mình, kiểu, cứ để lùi nó ra sau xong mình quên béng hết những cái việc mà mình cần phải làm ấy, nghĩ là s nếu mà sắp xếp theo thứ tự thì mình sẽ bớt quên cái việc này hơn và mình sẽ dễ dàng bắt tay vào làm hơn. Nhưng mà ngoài ra ấy, thì mình cũng thấy có một vài cái mà bạn đề cập đến mình cũng làm khá là sai, gần như là ngược lại hoàn toàn luôn. Bạn cũng có đề cập đến những cái việc vừa không cấp thiết lại cũng vừa không quan trọng, đúng không? Thì mình nhận ra là bình thường mình rất là hay làm những cái đầu đầu đầu tiên bạn ạ, kiểu, những cái việc như là khi mà mình bắt tay vào mình làm nhá, mình sẽ nhìn thấy phòng mình sao mà nó bẩn, sao mà nó bừa bộn, xong rồi cây thì chưa tưới, xong rồi là dọn tủ lạnh này, xong rồi đi rửa bát này. Ôi giời ôi!
Đúng rồi. Sao vậy? À, trời đất ơi! Ừm. Trời đất ơi! <laughs> Trong khi bài tập thì một đống. <chuckles>
Đúng rồi đấy, mình toàn làm những cái việc không quan trọng trước. Nhưng mà, kiểu, nh những cái lúc mà mình cứ ngồi vào l bàn học là mình lại nhìn thấy những cái vấn đề khác mà mình cần phải làm, làm sao bỏ được cái thói xấu này vậy?
Vậy thì à! Thế thì còn có giải pháp nữa đấy đó là khi mà mình như thế, tức là mình đang không tập trung vào để có thể xử lý công việc một cách hiệu quả, nó khiến tức là một cái môi trường của bạn, à, làm việc nó đang khiến cho mình, à, bị phân tâm, đúng không? Thì tại sao không thử thay đổi một cái môi trường, một cái không gian để mà mình có thể chạy, à, deadline và làm việc một cách hiệu quả hơn ví dụ như nà thay vì là mình, à, ờ, làm ở nhà này, thì mình thấy, a, ưm, nó chán là một và cái không gian nó không được thoải mái là thứ hai, thì mình hãy thử cho mình là có thể đến các cái thư viện. Trời ơi, đến thư viện là một cái cách mà, ừm, học tập rất là hiệu quả bởi vì sao? Khi đến đấy bạn sẽ có rất là nhiều người cũng đang trong cái trạng thái là, à, tập trung xử lý một cái công việc nào đó, tập trung học bài, tập trung làm việc, thì lúc đấy bạn cũng sẽ có một cái động lực là, à, mình thấy họ như thế thì mình cũng sẽ làm như vậy, tức là mình sẽ có một cái, ưm, không gian cũng như có một cái năng lượng gì đấy thúc đẩy mình, ờ, xử lý công việc hơn, ờ, hoàn thành nhiệm vụ hơn, đúng không? Thay vì là cứ ở nhà rồi là tự tạo động lực cho mình nó cũng hơi khó, vậy thì bạn thử thay đổi cho mình ha!
Ừm. Ừ. Ờ, đó. Vâng. Ừm. Ừm. Đúng thật. Ừm. Ừm. Chuẩn luôn. <laughs> Ừ, giờ bạn nói mình mới nhớ đúng là, kiểu, ra quán cà phê với ra thư viện mình có cái động lực học hành nhiều hơn hẳn luôn so với ở nhà. Ở nhà có cái giường ấy, thế là cứ nản cái là lại nằm lên giường, xong là đi ngủ luôn. Ờ, mà nói đến động lực nhá, mình cũng để ý mình rất là hay làm việc theo động lực bạn ạ. Có những cái lần như, kiểu, mình nói ấy ra quán cà phê hoặc là ra, kiểu, ờ, a, ra thư viện, mình mới có động lực được, c còn không mà ở nhà mình sẽ phải chờ rất là lâu luôn, có khi phải chờ cả tuần, có khi phải chờ cả tháng, mình mới, ư, mới có thể có đủ động lực để mà mình bắt đầu ấy. Còn không thì mình không có một tí động lực nào luôn. Liệu mình có nên cứ tiếp tục dựa vào động lực để mà làm việc không hay là mình phải có một cái gì nó quan trọng hơn, nó to lớn hơn để mình bắt đầu làm việc được?
Hiệu quả lắm! Trời đất ơi, rồi. Ừm. Ư, ừm. Đúng vậy đó. Ừm. Rồi. Ừm, chắc chắn rồi chứ, đâu phải chỉ có động lực đâu. Động lực thì có lúc nọ lúc kia nhưng mà á, có một thứ sẽ giúp bạn là có thể là luôn luôn hoàn thành công việc đúng giờ chứ không trì hoạn nữa, đó là mình phải tạo cam kết và tạo trách nhiệm. Ví dụ nhá, với công việc nhóm ấy, thì bạn nên hẹn giờ, ờ, hoặc là hẹn thời gian cụ thể để báo cáo tiến độ cho các bạn khác, để mà tạo động lực cho mọi người cũng như là có một cái trách nhiệm đối với cái công việc mà mình được nhận. Cái thứ hai, đó là với bản thân đi, bạn phải tạo cho mình một cái cam kết, đó là mình hãy viết ra một cái danh sách ngày. Ngày hôm nay mình phải làm xong bao gồm những cái gì và mình sẽ đánh dấu khi mà hoàn thành. Thì cái việc này sẽ giúp cho bạn biết được là cái tiến độ làm việc ra sao và tự thưởng cho bản thân khi mà mình đã đạt được một cái thành tựu như vậy, hoặc là đạt được một cái, à, h khi mà mình hoàn thành công việc nó cũng sẽ là cái sự cam kết với bản thân đấy, nên bạn hãy thử nha!
Ừm. À, thế hả? Ừm! Ờ ha! Ờ. Ừm. Ờ. Đúng thật. Ừ, đúng thật, giờ nghĩ lại thì cũng thấy là cái cách làm việc của mình nó hơi vô trách nhiệm thật. Kiểu, cũng không có ai gọi làm cam kết hay là để cho mình có trách nhiệm hơn cả. Thành ra là mình cứ tự buông thả bản thân, mình cứ tự làm cho cứ tự lùi lịch lại ấy. Giờ thì nếu mà có một vài cái hệ thống cũng như là thay đổi môi trường thì mình nghĩ là mình sẽ tập trung hơn rất là nhiều đấy, cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm, hãy thử đi nha! Ừm, đúng vậy đấy. Ừm, ừ, cố lên nha! Chúc bạn sẽ sớm cải thiện. Chào bạn ha!
Vâng.